Ya, son zamanlarda canımı en çok sıkan konu: müşteri şikâyetleri. Eee, şimdi ben kırtasiye sektöründeyim. Eee, bizim değişik ürün gamımız var. Çocuklar için daha çok. İşte, ımm, mesela pastel boyalar, oyun hamuru mesela daha çok anaokulu ağırlıklı ürünler getiriyoruz. Eee, oyun hamuru, anaokulu sektörünün lokomotifidir derler. Yani, en önemli ürünüdür gibi düşünebilirsin. İşte, parmak boya, kuru boya vs. Eee, böyle, ortaokul, liseye dönük sanatsal ürünler vs. falan da getiriyoruz. Neyse biz, eee, böyle Avrupa Birliği'nde üretilmiş ürünler, sağlık belgeli ürünler, biz çünkü konu çocuk olduğu zaman çok hassas olmak lazım. Hangi çocuğa, hangi ürünün ne kadar ters geleceğini bilemeyebiliyorsun. Eee, biz bu yüzden de, eee, biraz, böyle, özel ürünler de kovalıyoruz açıkçası. Mesela bizim kurumayan bir oyun hamurumuz var. Eee, kurumayan oyun hamurumuz balmumundan üretildiği için kurumuyor. Normalde işte Play Dough'un daha un gibi bir kıvamı olduğu için o mesela havayla temas ettiği zaman kuruyor ve bunu, eee, 1 sene boyunca 4 kere, 5 kere belki tekrardan alman gerekiyor. Eee, bizim oyun hamurumuz, eee, kurumuyor. Eee, kurumadığı için de, eee, şöyle, Belçika'da üretiliyor mesela, sağlık belgeleri falan var. Yenebilir sağlık belgesi var ama şöyle bir dezavantajı var. Eee, biraz sıcak, biraz soğuk havalarda bir sıkıntı çıkarıyor. Şöyle, eee, hava çok sıcak olduğunda bu balmumu eriyor. Eridikten sonra tekrardan, eee, katılaşabiliyor ama sıcak olduğu zaman, eee, mesela Adana gibi yer yerlerde, işte, şikâyet alıyoruz müşterilerden. Eee, ya da, eee, biraz soğuk havalarda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Çok katı oluyor. Çocukların, eee, gücü yetmediği için onu ısıtmaya. Eee, o yüzden biraz ısıtmaları gerekiyor öğretmenlerin. Bunları da söylüyoruz aslında okul tanıtımlarında ama bunlar herhâlde velilere gitmediği için müşterilerden çok fazla bu konuyla ilgili şikâyet alıyoruz. Hâlbuki biz çocuklar için sağlıklı ürünler getirelim derken, eee, böyle şikâyetlerle, eee, bir de uğraşmak gerçekten çok uzuyor. Aaa, 1 tane daha ürünümüz var mesela onu da da söyleyeyim. Eee, keçeli kalem genelde Faber Castell satılıyor Türkiye pazarına. Biz İtalya'da bir üreticiden aldık, içinde özel bir maddeden dolayı 40 gün boyunca kapağı açık kurumuyor. Bu, ımm, ııı, keçeli kalem. Normalde çok kurur, sürekli israf olur. Bir de kapakları bunların havalandırmalı, yani Allah korusun çocuk yuttuğunda kapağı nefes alabilsin, hastaneye yetiştirilebilsin, ölmesin diye havalandırmalı kapak, patentli bir ürün kullanıyoruz. Eee, bunları da, işte, eee, "Uçları içine kaçıyor." diyor mesela. Çok bast çocuklar çünkü çok bastırıyor, biraz da çok bastırmamaları lazım. Her ürünün artısı eksisi var. Bu şikâyetler beni gerçekten çok yordu. O kadar çok uğraşıyoruz, biz güzel ürünler getiriyoruz ama bu şikâyetler bizi gerçekten çok yoruyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı. Tamam. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Yani, eee, evet aslında, eee, çok mantıklı bir şekilde de, hani, eee, açıkladın. Burada sorun gerçekten, eee, müşterilerden kaynaklanıyor, ııı, gibi geliyor aslında. Hani, eee, bu ürünleri siz, eee, mesela okullara vs. satarken, hani, bunların tanıtımını veya eğitimini, hani, öğretmenlere veriyor musunuz? Eee, ve de onlar gerçekten, hani, bunu anlıyorlar mı? Yoksa öyle tamam, hani, eee, satın alalım deyip de hiç bir uğraşmadan şey mi yapıyorlar? Bir de, hani, normal direkt olarak satış yaptığınız zaman zaten, hani, müşteriye bunu anlattığın zaman anlaması lazım diye, herhâlde anlar diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet, eee, direkt bizim perakende mağazamızdan yaptığımız satışlarda biz bu bilgileri veriyoruz zaten. Kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Eee, ok okullarda değişiyor anaokulların mesela bağımsız anaokullarında öğretmenlerle direkt iletişim kurabiliyorsun. Orada müdür zaten bir şeye karışmıyor, işte, hocalar ne derse onu alırım falan diyor. Hocalar zaten ürünü beğendiği için alıyor. Onlar da bir sorun olmuyor ama mesela kolej gibi okullarda bazı zincir kolejler var ya, onlar tek 1 yerden merkezden alıyorlar ve, eee, Türkiye'nin o diğer şubelerindeki öğretmenler ürünü görmüyor bile ürünler ona, onlara ulaşana kadar. O yüzden orada bir bilgi eksikliği olabiliyor ya da öğretmenler bilgilendirilse bile veliye gitmediği için, eee, bu bilgiler bazı kullanımla ilgili. Ha, tabii biz gene, ııı, yerine koyuyoruz bu ürünleri. Bizim için sorun değil. Bizim için önemli olan marka imajı ama şikâyetlerin çok fazla olması bir moral bozukluğu da yaratmıyor değil.
Hı hı. Evet. Hıı. Hı. E, tabii. Şi bu kadar, hani, müşteri şikâyetiyle uğraşmak hem yorar hem de, ııı, moral bozukluğu yaratır tabii ki de. Eee, şunu soracağım: Yani, ııı, mesela bu, ııı, müşteriler, ııı, şikâyet ettiği zaman, hani, siz ona söylediğiniz zaman, evet, siz mesela Adana'da yaşıyorsunuz, orası sıcak oldu, işte, erimesi normal. Hani, bu durumda, aaa, oraya ürün satmamak mı gerekiyor yoksa, hani, eee, onun da bir, ııı, yöntemi var mı veya, eee, mesela açık havada mı yapmaması gerekiyor? Klimalı ortamda yapsa bir sıkıntı oluyor mu? Hani, bu şekilde bilgileri nasıl veriyorsunuz müşteriye?
Hı hı. Hı hı. Yani zaten, ımm, yazın okullar kapalı oluyor. Bu ürünler kullanılmıyor. Ama, işte, Adana gibi yerde daha erken zamanda, ııı, havalar çok ı ısınabileceği için, ııı, etkinliklerini buna göre düzenleyebilir öğretmenler. Onlar kendi planlamalarını yapabilir veya çok, ııı, zaten soğuk olduğunda hava, oradaki kalorifere biraz koysa, öyle verse, parçalayıp verse zaten çocuğa, o zaman herhangi bir sorun, ııı, yaşanmıyor. E, tabii, bir de marka imajı da var, sadece bunlar da değil. Yani, "Ya, biz o bu paraya kaç tane Play işte, 2 paket Play-Dough alır" yani. İh Play-Dough Çin'de üretiliyor mesela ve, eee, ürün de hemen kuruyor. Iıı, ama, ııı, tabii ki, iii, ona bir marka imajı olduğu için, onda, marka imajıyla baş etmek, eee, zor. Mesela Play-Dough'da bir şikâyet olsa, a aaa, kendinde arıyor, ııı, müşteri hatayı. "Herhâlde ben bilemedim." diye. Ama bilmediği marka olduğu zaman da şey diyor: "A, bu neymiş ya?" diyor. Markayı kötülemek daha kolay geliyor ona.
Hı hı. Eve Hımm. Evet. Hımm. Anladım, yani, bu durumda, hani, markayı, ııı, Play-Dough kadar bilinir yapana kadar, hani, birazcık sanki müşterilerin, eee, suyuna gitmek gerekebilir. Iıı, onda da şey yapabilirsin: Yani, ııı, genellikle şöyle davranmak gerekiyor. Öncelikle, hani, empati gösterip, evet, ııı, sorununuzu anlıyorum, çok sıcakta, hani, bunun erimesi, eee, gerçekten can sıkıcı olabilir. Hani, ııı, bu yüzden belki biraz daha serin ortamda mı acaba, ııı, hani, bunu kullansak falan gibi böyle biraz daha pozitif yaklaşımlar, müşteriyi, hani, eee, bu defansif moddan çıkarıp biraz daha çözüme, eee, iteceği için belki, eee, hani, iii, çok böyle sinirli müşteri sayısını en azından bir %20- %10 seviyelerine düşe düşürebilir. Tabii ki, eee, bazen, iii, hiç, eee, baş edilemez müşteriler de, eee, denk gelecektir. Ama önemli olan bunun sayısını azaltıp, hani, eee, çözüm, eee, sunabil bilmek müşterilere. Iıı, kış için de, yaz için de, hani, bu şekilde böyle yumuşak bir, eee, ses tonuyla yaklaşırsan, eee, büyük ihtimalle müşteriler de, eee, anlayışla karşılayacaklardır.
İlginç. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Evet, olabilir. Eee, bu söylediklerini bence bu, ııı, telefonlara ve mail'lere bakan, ııı, personelimize, eee, <coughs> bunları söyleyebiliriz. Eee, bu konuda belki onun iletişimiyle de ilgili belki bir durum olabilir. Eee, evet, bu konuda buna biraz daha çok evet, eee, müşteriyle konuşma tarzı, onu nasıl sakinleştirme yoluna gitme ile ilgili, evet, biraz bir toplantı yapabiliriz, bununla ilgili, eee, personelimizi eğitebiliriz. Acaba, eee, daha böyle, bu müşteriyle iletişim kısmı, daha profesyonel firmalar oluyormuş. Onlar, işte orada projeler, departmanlar oluyormuş bu firmalarda falan. Eee, öyle bir firmayla çalışsak acaba daha profesyonel olur mu? Onlar daha iyi yapabilirler mi acaba bu işleri?
Hı hı. Tabii olabilir. Hı hı. Evet. Yani, öyle bir firmayla çalışmanın, eee, b bazı etkileri olabilir. Eee, bir defa, eee, çok böyle, hani, eee, büyük bir firma olacağı için bunlar, hani, onlar kökleşmiş firmalar oluyor genellikle. Eee, hani, orada çok fazla böyle bir sirkülasyon olur, eleman sirkülasyonu. O yüzden, kimse böyle ürünün tam özelliklerini öğrenemeden, hani, işten, eee, devamlı, eee, çıkma olur, tekrar yeni elemanlar girebilir. O yüzden, hani, eee, markayla bir duygusal bağ oluşması konusunda bir sıkıntı yaşanabilir ama, eee, onlar da, hani, eee, genelde eğitimlerini vs. eee, iyi veriyorlar elemanlarına. Hani, eee, tabii kendiniz yaptığınız zaman, hani, en azından elemanı kendin, istediğin gibi eğitebilirsin mesela. Orada ö diğer tarafta öyle bir şansın olmayacak. Hani, ikisinde de farklı, ııı, olumlu veya olumsuz yerleri var, onu değerlendirmek gerekiyor tabii ki.
Hı hı. A. A ha. Öyle mi? A, doğru. Hı hı. Hı hı. Tamam doğru söylüyorsun. Eee, bir de, personel eğitmekten bahsettin. Aslında aklıma şey de geldi. Bu bizim, eee, bayilerimiz var bu ürünleri satan. Yani, biz ba hep şehirlerden, Anadolu şehirlerindeki bayilerimiz üzerinden ürün veriyoruz. Eee, aslında onları da eğitmek, eee, bir işe yarayabilir. Çünkü, eee, sonuçta onlar da sahiplenmesi lazım değil mi markamızı? Yani, gidip, mesela, yani, Faber Castell keçeli kalemi herkes alabiliyor toptancıdan. Sen de a gitsen, ben de gitsem %10 iskonto verip alabiliriz zaten, para bırakmıyor bu ürünler. Eee, para bırakan ürünler, bizim bayilik ürünlerimiz olduğu için çünkü başkalarına olmuyor kendi bölgelerinde, onların da sahiplenmesi lazım. Bu eğitimi biz aslında onları da versek onlar direkt okullara, velilere ulaşsa iyi olur mu? Ne dersin?
Evet. Hımm. Doğru. Hı hı. Eee, bu gerçekten harika bir fikir aslında. Eee, evet bayilerinizle Hani, ne kadar bayi var bilmiyorum ama mesela, 10-15 tane gibi, eee, sayıdaysa, hani, onları böyle bir, eee, tatil beldesinde veya bu tarz bir yerde bir bayi toplantısı düzenleyip, hani, hem böyle eğlenceli; ve mesela öğlen eğitim, akşam eğlence gibi, eee, bir bir şekilde, hani, onları, eee, topa toplarsanız, eee, gerçekten bu eğitimin, hani, verimini de çok arttıracaktır. Genelde araştırmalar, eee, bu şekilde gösteriyor zaten, hani, bunun verimini arttırdığını da.
A, çok iyi! Süper. Hımm, güzel fikir. Tatil beldesi dediğin herhâlde böyle güneyde bir yerde. Çünkü ben duyuyorum bu 5 yıldızlı oteller turizm sezonu bittikten sonra, işte, kongre oteli olarak ya da bayi toplantıları düzenleyerek vs. eee, devam ediyorlarmış. Böyle toplantılar evet, eee, olabilir. Hem sezon bittiği için uygun da olur, eee, fiyatlar. Eee, hem orada Antalya bölgesi falan olsa belki bayilerin eğlenebileceği, onların tarzında eğlenceler de bulunabilir belki orada. Eee, tamam o zaman, yani, böyle yaparsak sahiplenirler de bence onlara, eee, mutlu bir zaman, eee, geçirtebilirsek onlar da ürünleri de sahiplenecektir. Evet, tamam o zaman bu toplantıyı böyle bir tatil beldesinde yapmayı da biz şey yapalım, eee, değerlendirelim. Eee, sonuçta, yani, isteyen gene istediği ürünü ist gene istediğini satsın o zaman, başka marka satsın o zaman. Bizim markamızı satsın, biz bayi, başka bayi bakalım o zaman, değil mi?
Tabii olabilir. Hı hı. Tabii. Hı hı. Doğru. Tabii. Yani, o da olur. Bu arada, hani, illaki böyle, eee, sezon dışı olmasına gerek yok. Mesela kışın da, eee, kayak yapmaya, hani, eee, daha, böyle, karlı bir yerlere, eee, götürebilirsiniz. Sonuçta, hani, kış turizmi diye bir şey de var. Hani, yaz kış mesela eğitim 6 ayda 1 olacaksa veya böyle bir, hani, ma bayileri moral verme toplantısı veya etkinliği gibi bir şey olacaksa, hani, kışın da yapılabilir. O yüzden, eee, hani, bunlar değerlendirilebilir. Çok, böyle, masraflı da olmasına gerek yok. İlla 5 yıldızlı götürmek zorunda değilsiniz. 3 yıldızlı 4 yıldızlı oteller de olabilir, hani, eee, bütçenize göre ama t olur tabii ki, eee, bu bu sadece, hani, moral gezisi gibi düşünmek lazım bunu. Hani, öyle düşündükleri zaman zaten, eee, sizinle de çalışmak isteyeceklerdir. Ürününüzü de canı gönülden, hani, savunacaklardır diye düşünüyorum.
Hı hı. A! Evet. Olur mu? Hımm. Hı hı. Tamam, çok güzel tavsiyeler verdin. Bu tavsiyeler işe yarayacak gibi görünüyor. Bu eğitim toplantısını personelle bir de bayilerimizle Ben, eee, bakayım bunun için neler yapabiliriz? Teşekkür ederim tavsiyeler için.
Hı hı. Rica ederim, umarım işe yarar gerçekten de.
Görüşürüz.
Görüşürüz.